ใช่ เขา เขาจะเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ค่ะ ธรรมชาติเด็ก แต่ว่า อ่า ถ้าเราพูดไม่ตรงกันน่ะ ข้อเสียจะตกที่กับเด็ก เพราะว่าเด็กจะไม่ รู้เลยว่า สิ่งที่แม่ดุน่ะ คือสิ่งที่ผิด แล้วอันเนี้ย คือปัญหาสังคมเลยนะคะ ถ้าเขา ถ้าเขาแบบเข้าไปโดยที่แบบ โตไปโดยที่เขาเข้าใจอะไรผิด ๆ ไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บ้านเราเลยโชคดีมาก ๆ ที่แบบ ถ้าแม่ดุปุ๊บ พ่อก็จะบอกว่า "ปะป๊าก็ช่วยอะไรหนูไม่ได้ลูก" <chuckles>
อือ ใช่ ใช่ไหมครับ เห็นด้วยเลยครับ แบบ อือฮึ โอเค ใช่ครับ เพราะว่า ถ้าเกิดว่า เขาโดนดุแล้ว แล้ว แล้วคุณพ่อเนี่ย
<chuckles> ค่ะ ค่ะ พูด
พูดสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน เขาก็จะไม่รู้เลยว่า เหตุผลที่คุณแม่ดุเนี่ย เขาดุด้วยเหตุผลอะไร? เขาก็จะไปฟังคุณพ่อว่า คุณแม่ดุ แล้วไม่อยากคุยกับคุณแม่แล้ว คุยกับคุณพ่อดีกว่า ก็กลายเป็นว่า คุณแม่นี่เป็นนางยักษ์ นางมารร้ายไปอีก
ค่ะ อะไร ใช่ เป็นยักษ์ ใช่ ใช่ค่ะ กลับกัน ถ้าคุณพ่อกำลังดุลูกเนี่ย คุณแม่เนี่ย อย่างเราเนี่ย พอเราพูดให้ตรงกันแล้ว ใช่ไหมคะ เราก็จะไม่ช่วย เราก็จะดูอะ "เออ มาม๊าก็ช่วยน้องไม่ได้นะลูก เพราะว่าลูกทำอะไรมา? เป็นอะไร?" อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะถาม อะฮะ "เออ อา อะ ถ้าอย่างงั้น ถ้าหนูทำไม่ดี หนูขอโทษคุณพ่อไหม?" อะไรเงี้ย เราก็พูดได้แค่นี้จริง ๆ ค่ะ เพราะว่าถ้าเราจะไปขัดเนี่ย ลูกก็จะไม่รู้ว่า อะ อย่างลูกเราอะชอบโยนข้าวไงคะ เขาชอบกินข้าวกับพ่อ ใช่ไหม แล้วเขาชอบโยนข้าว พ่อเขาก็จะดุว่า "แบบเหมือน เหมือนโยนข้าวอะไม่ได้นะ ถ้าอิ่มแล้วก็คือพอ ก็บอกว่าพอ" อะไรเงี้ย วันนั้นโดนดุ ร้อง ร้องเรียกหาคุณแม่ "หม่าม้าช่วยด้วย หม่าม้าช่วยด้วย มาหาหนูหน่อย" อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เราก็เดินไปนะ เราก็เดินไป แต่เราก็บอกว่า "หม่าม้าช่วยลูกไม่ได้เหมือนกันลูก เพราะว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ย ก็คือมัน มันไม่โอเคนะคะ ในการโยนข้าว เหมือนปะป๊าบอกนะว่า'ถ้าอิ่มหนูก็บอกว่าอิ่ม' อันเนี้ย ไม่มีใครโยนข้าวกันนะ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะพูดได้แค่นี้ อา
อือฮึ อือฮึ อ๋อ อา อือฮึ อื้อฮือ ใช่ ครับ อืม ครับ อือฮึ อือฮึ อือฮึ ครับ อืม อือฮึ ๆ แล้วทำยังไง? ทีเนี้ย ทำไง? ครับ อืม อือฮึ ครับ อือฮึ ถูกต้องเลยครับ เป็น เป็นการแสดงออกที่ทำให้เขารู้ว่า สิ่งที่เขาทำเนี่ย ผิด แล้วก็จะไม่มีใคร อยู่ข้างเขา ถ้าเกิดว่าการกระทำของเขาผิด ถ้าเกิดว่าผิด เขาก็ต้องขอโทษ มันเป็นเหตุผลที่ ที่คุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกได้มาก ๆ เลยครับ เขาจะได้ไปอยู่ในสังคมที่รู้ว่า อะไรผิด อะไรถูก แล้วถ้าเกิดว่าผิด ก็ ค รู้จักที่จะขอโทษ แล้วก็แก้ไข
ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ